И сказали: "Вот он тебя будет возить." То есть как служебная машина с водителем, ну ну, вот
М. Так, и что у вас произошло?
Ну, у меня такая работа была, мне нужно было, то есть из конца в конец ездить, разговаривать с людьми, там какие-то договора подписывать. И вот я сделал, да, такую совершил ошибку- я с ним подружился.
Мгм.
То есть он был такой классный парень, вот такой смешной, да, вот как ты говоришь, "братан" там, не туда-сюда. И мы с ним сошлись, потом вечером куда-то пошли там пива попить, э, потом, а, раз и потом он пропал, не вышел на работу. Э, шеф меня подтягивает: "А где он?" А я говорю: "Я не знаю"- "А да как ты не знаешь? Мне уже всё рассказали. Ну, естественно, там, коллеги, что вы вчера вместе там пиво пили и так далее". То есть то есть вся вина, получается, упала на меня.
Почему ошибку совершил? Расскажи мне. Ага. А, так, так. М. Так. <gasps> Ну, так это было не в рабочее время!
за то, что я думаю, всё равно. То есть он мне потом чётко и ясно сказал: "Тебе дали водителя. Всё. Ты с ним разговариваешь только о том: едь туда, едь сюда. Э, день планируем вот так. Час мы проводим так. 2 часа там, никаких там разговоров о девочек, и тем более пиво пить, и вообще никаких приватных таких разговоров, э, или работаешь". Ну, так было, да. И, то есть, я получил по полной. Меня даже там, по-моему, премии лишили, что ли, за это. Потому что он потом уволился, он оказался такой, ну, балабол. В общем, ну, хороший парень такой вот, всё. И ему бы ездить да ездить тут, но ему делать-то ничё не надо.
Акт А, то есть вот такие рамки? Так это же Ох, ничего себе. Слушай Ага. М. Ага. И ты ему такой раскрылся, а в итоге а в итоге ещё и подставил самого себя. <gasps> А, вон в чём дело, а, его ещё уволили.
И получается, что да, я виноват, что его уволили. И его уволили, и я остался виноват. То есть вот раскрылся. Э, то есть не всегда бывает полезно, чтобы люди раскрывались. То есть их
Так, ну и вот расскажи мне теперь: какой урок ты вынес из этого всего? У тебя такая вообще жизненная ситуация вон произошла.

М-да, бывает такое. Было у меня, когда ты приходишь на работу, э, людей абсолютно не знаешь, э, то есть там прошел собеседование, поговорил с шефом, а шефу, естественно, не до тебя. Он тебе вот так вот на дверь показал: "Вон там сидят 50 служащих- твои коллеги, иди, всё". И дверь закрыл, занимается своими делами, и ты выходишь такой. Потел, покраснел и не знаешь, к кому обратиться, м, и А в таких случаях обычно находится кто-нибудь, э, кто тебя вот так за руку возьмет, скажет: "Эй, ты чё тут встал? Давай, ну-ка, пошли там кофе попьем. Э, ты кто? Откуда?" И вот такие вещи, м, э. Есть даже специально такие люди, которые вот, э э, для этого в офисе.
Мгм. Мгм. Да. Вот как выбрать того человека, который, э, м-да. Ага. Ага, такой добропож человек- "добро пожаловать", да?
И и даже если умный шеф, он может, э, даже между делом ты бу ты не будешь знать этого, а он попросит кого-нибудь, то есть ввести тебя в в курс дела, да. Но обычно они прям зовут кого-нибудь там. Если ты чей-то заместитель, они, э, зовут твоего шефа. Если ты, наоборот, начальник, то зовут там пару подчинённых и говорят: "Вот, объясните ситуацию, э, что тут как устроено, как мы работаем, введите в курс дела, проведите экскурсию, познакомьте со всеми",- и так далее, тогда проще. Но обычно эт в офисах это так происходит. Э, я не знаю, у меня не было такого, что я пришел, полдня просидел и никто на меня даже не посмотрел.
А, заранее? Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм.